तो एक बार इतना ज़्यादा ऐड देखने के बाद मैंने हमने मँगा ही लिया था।
हुँ।
मेरे पिता जी ने मँगाया था उसे।
अच्छा।
तो जब वो घर में आया, तो मतलब पता ही था मतलब ऐसे तो होता नहीं है। तो हमने ट्राई करा एक बार। तो 1 हफ़्ते तक करा, उससे सिर्फ़ क्या होता था कि वो गर्मी देता था, जिससे पसीना आता था।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। ओके।
तो हमें लगता था कि पसीना आता है, तो फ़ैट लॉस भी हो रहा होगा। लेकिन बात कुछ अलग ही थी, सिर्फ़ वो पसीना ही आता था। फिर भी जल बिना भाग-दौड़ करे तो ऐसा कुछ होने का नहीं है।
ओह! <laughs> अच्छा। ऐसा ही ना एक बार मेरे साथ ही हुआ था, ऐसे ही अ, जैसा आपने बोला, ऐसे ही हमने एक टीवी पे एडवर्टाइज़मेंट देख के कुछ मँगाया था, मेरी म माँ ने मँगाया था। वो क्या था? कि वो ईयररिंग्स थे।
जी। अच्छा।
बेल्ट तो वज़न घटाने के लिए फिर भी समझ आती है। बट उनको पता नहीं टीवी का कमर्शियल देख के वो कैसे कन्वेंस हो गईं? कि वो ईयररिंग्स पहन के आप पतले हो सकते हो। <laughs> हाँ, थोड़ी हाँ जी, और वो ईयररिंग्स थे मैग्नेट वाले, तो उनका ये कहना था कि इससे कुछ वो एक्वाप्रेशर पॉइंट्स हैं कान के वो प्रेस होते हैं, जिससे आपका वेट लूज़ होता है।
ईयररिंग्समेंट? अच्छा? आजकल मतलब ये नॉर्मल हो चुका है मतलब बढ़ा-चढ़ाकर ही दिखाते हैं। मतलब झूठ
हाँ जी। नहीं, ये काफ़ी समय पहले की बात है जब हम छोटे थे। तब भी तो इस तरीके के ऐड आते थे अ, टीवी पे। हाँ, सि स्लिम बेल्ट के तरह। तो वो भी ऐसे ही एक ऐड आया था, तो उसे देख के मँगाया था मेरी माँ ने।
जी। जी, जी, जी, आप सही कह रहे हैं। हाँ। जी, जी। जैसे कि आप अभी तो बोल रहे थे मैगी के बारे में। तो मतलब मैगी आपको पता ही है, मै गी रहती है, जो कि मतलब सेहत के लिए मतलब उतना सही नहीं रहता।
हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हुँ।